Yani, eee, bir kitap kulübü vardı ve biz ona gitmek istiyorduk ama ben hani ilk defa katılacaktım ve çok endişeliydim aslında, hani, benim insanlar beni yargılayacak diye düşünüyordum. Bir konu hakkında bir kitap belirledik ve o kitap hakkında konuşmaya başladık ve aslında o kadar sıcak bir ortamdı ki tekrar gitmek istedim. Tekrar her ay farklı kitap okudum ve tekrar katıldım.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, ne güzel. E, çok güzel bir deneyim, değil mi? Yani aynı insan aynı kitabı farklı ins ve de hiç tanımadığın insanlarla yapıyorsun bunu. Yani işte bu yönden çok farklı i birebir t her gün görüştüğün arkadaşınla o kitabı yorumlarken aynı hisleri paylaşmayabilirsin.
Evet. Çok güzeldi. Kesinlikle. Aynısı olmuyor ama bir topluluk ve kimse birbirini tanımıyor ama sadece bir nokta üzerine konuşuyoruz.
İ i e evet. Harika bir şey bence. Yani, i herkes aynı kitabı okuyor ve de herkes o kitabı farklı yorumluyor. Herkesin bıraktığı deneyim farklı, hissiyat farklı, eee, ama sonucunda kitabı ya bir de şöyle bir şey de var, hani bazı kitapların sonu kimine göre m havada kalır, bitirilmez, farklı Evet, evet, evet, evet ama hani o tür bir kulüp buluşmasında olabilir. Yani düşüncelerin orada mesela özgürce ifade edilmesi, kesinlikle ortak bir paydada buluşulmaya çalışılmaması Ya, tabii ki.
Hı hı. Değil mi? Değil mi? Bunun cevapları da bulunabilir aslında. Mesela bir noktayı anlamadın kitapta ama bunu konuşup o an, eee, bağlantı da kurabilirsin kitaptaki, ııı, olaylar arasında. Evet.
Hı hı. Bu da iyi bir şey. <chuckles> Bu da iyi bir şey kesinlikle. Ya, ben mesela şeyi düşünüyorum. Eee, lisede güzel sanatlara gitmeye karar vermiştim ama bilmiyorum mesela işte hani, eee, bir resme e iii ilgim olduğunu düşünüyorum. Daha sonra bir hocadan ders aldım.
A! Hı hı.
Imm, birkaç ders sonra mesela gerçekten n cezbetmediğini fark ettim, biliyor musun? İşte o noktada mesela ilgim olup olmadığını anlayabilirdim. Ama mesela yine aynı zamanlarda bale kursuna gitmiştim ki ortaokuldaydım. Evet, daha sonra mesela onu aslında gitmek istemişim ama o zaman artık ailem mi desteklemedi, bilmiyorum. Orada daha sonra lise sınavlarına hazırlanmışım ama yaşadığım yerde şimdi yetişkin balesi buldum ve yıllar sonra düşünsene... Tabii ki artık balerin vs. olmak gibi bir amaç yok da hani sonuçta onu o kadar sevmişim ki o yetişkin balesine gittiğimde bile haftada 2 gün çok mutlu oluyorum. Hani resimi gerçekten istemediğimi mesela anlamışım, devam etmemişim. Baleyi istediğimi belki fark etmemişim bile. Hani içimde kalmış anladığım kadarıyla. Onu da bu yetişkin balesine gittiğimde fark ettim. Kesinlikle ya, yani mutlaka hani amaç işte ressam olmak, müzisyen olmak, i balerin olmak bu değil bence. Dediğin gibi
A! E, ne kadar tatlı! Hı hı. Ay evet! Ya, çok güzel. Kesinlikle.

E, tabii canım, dünyaca okunan bir sürü yazar ge yani, yaşarken hiç kıymeti bilinmeyen. İşte, bu gerçekten, hani, sanatçının değerinin bilinmediği artık o dönemler mi ya da, mesela, sanatın o zaman, iii, para kazanmak için yapıldığından sanatçı da belki o kadar ortaya çıkardığı eserin ne kadar şahane bir şey olduğunun farkında Yani, evet. O da geçim kaygısıyla belki o an onu yapıyor. 1.000'lerce yıl sonra yankı uyandıracağını bilmeden.
Hı hı. Evet. Belki de. Evet, belki de. Tabii. <chuckles> Aynen öyle. Mesela, Tolstoy örnek verebiliriz. <chuckles> Yani
E, mesela. Kesinlikle, işte, yani, birçok yazar, birçok şair.
Evet, adam fakirdi ve o fakirlik ruhuyla diyeyim yazdı o güzel eserleri ama şu an haddinden fazla okunuyor.
Evet, evet. Dostoyevski'nin "Kumarbaz." Kumar borcunu ödemek için çok kısıtlı 1 gecede mi, 1 haftada mı ne, mesela, yani, tamamen oradaki amaç sanat ortaya çıkarmak değil, maddi bir kaygıyı Ya, zaten bence bir şeyler yaşanmadan da, eee, bazı şeyler, işte, sanat, kitap, şarkı, resim, b bazı yaşanmışlıklardan sonra o çok dokunan eserlerin de, eee, öyle çıktığını düşünüyorum açıkçası.
Mesela. Evet. <chuckles> Kesinlikle. Hı hı. Ben de öyle düşünüyorum. Bir duygu, bir yaşanmışlık olmazsa zaten sanat ortaya çıkmazdı.
Ge evet, yani, m mutlaka, eee, yetenek olduğuna inanıyorum. Doğuştan gelen bir şey olduğunu da düşünüyorum. Geliştirilebileceğine de inanıyorum. Eee, ama, hani, kimseler acı çekmeden de <chuckles> iii, ya Ya, evet gerçekten bazı uğraşlar sonucunda Ki var çok mutlaka durumu iyi olan birçok yazar da vardır şair de vardır, sanatçı da vardır, ressam, müzisyen vs. ama bence, eee, çoğunluk bir sıkıntı yaşamışlardan çıkıyor çok sanat eseri.
Evet. Evet. Evet, ol ekmeği de yenmiyor. Hı hı. Muhtemelen, evet, kesinlikle. Çok aydınlatıcı bir konuşmaydı, çok teşekkür ederim bu arada.
Ya, umarım. Benim için de öyle, benim için de öyle. Umarım, hani, her geçen yıl daha fazla değerleri bilinir. Biz s bizim tarafımızdan da, hani, iii, önemsenir. İşte, ne bileyim, gidip bir eserin korsanı vs. alınmadan neyse telif ederi, kesinlikle ederi bilinerek verilir.
İnşallah.